Alors qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez, heu, plus jeune?
Bah, heu, moi, quand j'étais plus jeune, enfin, surtout quand j'étais, heu, enfant, hein, heu, j'habitais dans une, u une maison et puis, heu, derrière la maison, il y avait un grand champ et autour de ce champ, il y avait des d'autres maisons. Alors, heu, avec des gamins du du voisi de ce voisinage, on se retrouvait dans le champ puis, heu, et puis, on jouait dans ce champ, on organisait sortes de d'activités, heu, ludiques, heu, on jouait aux osselets, aux billes, heu, aux cow-boys et aux Indiens. <chuckles> Et heu enfin, voilà, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, oui, on on on construisait des tentes avec des vieux draps ou vieilles couvertures, enfin
OK. Ouais. Ah oui! Aux Indiens? <chuckles> Ah d'accord!
on on on a organisé, heu, plein, plein, plein de de jeux, heu, différents, heu, dans ce champ. On s'amusait très bien, ouais.
Bah, pour moi, c'était un peu pareil, on faisait, heu, on faisait des cabanes, aussi. Et heu, principalement, on jouait au foot, on jouait aux osselets aussi, on jouait aux billes.
Ah oui, nous aussi, aux osselets, ouais.
Ouais, on jouait aux billes, mais, heu, principalement, c'était plus le foot, c'était plus le foot parce que moi, je jouais avec les, heu, les enfants, heu, de de mon quartier, mes voisins, quoi et heu, soit c'est eux qui apportaient le ballon, soit c'était moi, soit c'était mon petit frère, mais heu, dans tous les cas, on jouait presque tous les jours, mais vraiment tous les jours et j'avais même hâte de de rentrer de l'école.
Mouais. Ah oui, nous aussi, on se retrouvait tous les jours ap oui, oui, nous aussi, on se t on se retrouvait tous les jours, heu, après l'école et même en hiver, hein, on sortait pour, heu, s'amuser avec la neige, on faisait des batailles de boules de neige, heu, des bonho des bonhommes de neige, heu, des des grosses boules, je m'en rappelle, heu, on faisait des grosses boules, heu, de neige et un on faisait un trou à l'intérieur et puis on pouvait s'asseoir dans le dans le trou. J'ai encore des des photos qui ont immortalisé ces moments. <chuckles>
C'était la belle époque. C'était la belle époque parce que, heu, parce qu'on faisait plus de comment dire? Enfin déjà on se voyait plus et heu, on sortait plus et on faisait plus, heu, de trucs qui étaient plus ludiques, plus d'activités ludiques.
Ouais c'était Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Là on en fait toujours mais c'est plus sur les écrans quoi, sur les consoles de jeux, sur les Ipad et cetera.
Ouais, ouais. Ouais, c'est une différente façon de de s'amuser maintenant. Mais heu, je me rappelle, heu, avec les filles d'autres filles ont jouait aussi à la marelle. On aimait bien, je sais pas si les filles jouent encore à la marelle?
Ouais. Ah, je jouais à la marelle aussi.
À l'élastique aussi, mmh, à l'élastique aussi.
Alors, ça j'en doute. L'élastique, c'était quoi ça?
Le bah l'élastique c'est, heu, comment, heu, comment dire, heu? Je m'en rappelle plus comment on jouait, heu, à l'élastique. C'est un élastique et puis, heu, on rentrait dedans et puis qu'est-ce qu'on faisait avec l'élastique? Je m'en rappelle plus comment on jouait avec, mais c'était un peu, heu heu heu, on je crois qu'on sautait dessus ça ça faisait un peu comme une corde à sauter, mais heu heu
Ça s'étirait quoi.
Ouais je m'en rappelle plus ce qu'on faisait, mais bon on jouait c'était un jeu assez populaire.
Mais la corde à sauter, j'ai je faisais ça aussi.
Ouais, ah bon vous faisiez ça, oui? Bah, nous aussi on faisait ça.
Ah oui, oui. Parce qu'en fait il y a des jeux que les filles, heu, faisaient le plus. Tout ce qui est marelle ou codar corde à sauter ou, heu, osselets aussi. Mais nous des fois les garçons on se mêlait aussi à à ces jeux.
Ouais. Ah oui d'accord et c'est c'est marrant parce que vous, heu, votre époque était bien après la mienne et heu, et vous jouiez encore aux mêmes jeux que nous, heu, on jouiez, heu, de mon temps. Parce que ça ça moi ça remonte à aux années 60, hein, heu, 60 début 70, vous ça doit ça doit être, heu, dans les années 2000 non, que vous avez fait ça?
Ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais. Exactement, ouais c'est ça.
Ah, donc heu ah oui vous jouiez encore aux osselets, heu, comme, heu, comme nous on jouait, heu et aux billes je m'en rappelle les les billes, heu, j
Exactement. Bah des fois on faisait même des compétitions.
Des compétitions de quoi?
On faisait même des comp de d'osselets et de billes. Alors pour tout ce qui était compétition de billes, le gagnant repartait avec, heu, les les billes des autres en fait. Enfin soit le gagnant repartait ah ok, ben c'est la même chose quoi.
Ah oui, bah, nous aussi. Ouais, ouais. Nous aussi, heu, pour oui, oui on faisait la même chose pour les billes, heu, on, heu voilà, heu, les billes qu'on gagnait, bah on les on on les gardait mais après bon, beh, c'était pas toujours la même personne qui gagnait. Alors on se les refilait quoi. <chuckles> mais heu heu et les osselets par contre avec des osselets on faisait pas ça. Heu, je me rappelle même plus comment, heu, comment, heu la règle du jeu avec des osselets mais bon je je sais qu'il fallait, heu, lancer ça puis les rattraper avec sa main ouais c'était le plus qu'on rattrape c'était pas ça?
Oui bah oui, exactement. Ouais, je crois c'était ça.
Avec des ah et ouais, avec des osselets, ouais. Ah oui, j'aimais bien, heu, j'aimais bien jouer et heu, à ça. Je jouais, heu, souvent avec les garçons parce qu'il y avait pas trop de filles, alors quand il y avait pas les filles, bah, je jouais avec les ga les garçons alors, heu, je jouais aux osselets, aux aux billes, heu
OK. Et après nous, je me rappelle que le foot et on faisait ça vraiment partout, que ce soit à l'école, que ce soit, heu, chez nous
Ouais. Ah ouais?
parce que ah, oui, oui à l'école, pendant la récréation, on faisait en sorte de finir manger de finir de manger assez rapidement, comme ça, on pouvait jouer au foot.
Mmh. Ouais. Ah oui, c'est bien. Bah et moi, je
Ouais, on avait un terrain de foot à l'école. Ouais.
Ah oui? Moi je m'en rappelle aussi, heu, on avait un voisin, il avait toujours de pas mal de choses, des bonbons, des trucs comme ça alors, heu, pour nous en donner 1 il nous faisait faire des choses alors, il me disait: «Tu vas faire le tour du champ, heu, sur un pied», alors, on faisait ça pour avoir un bonbon. <laughs>
Ouais, bah, c'était c'était amusant.
<laughs> On se déguisait aussi alors, heu, alors, il avait pas mal de de déguisements alors, on s'amusait à se déguiser puis, il aimait bien jouer les femmes et moi, heu, alors, heu, j'avais pas le choix, je faisais, heu, l'homme, quoi, et puis on faisait des jeux de rôles, comme ça. C'était, heu, c'était assez marrant.
Mouais.
On a ouais, ouais. On a fait, heu, beaucoup de de de on a eu beaucoup d'activités, heu, dans ce champ. On s'est bien amusés
J'imagine bien.
on se mmh.
Mais, heu, mais des fois, ça ça ça ça tournait mal aussi, dans le sens où il y en a qui trichaient, peu importe le jeu et quand il y en a qui trichent, bah, ça c'est sûr que ça part en cacahuète, quoi.
<laughs> Bah, heu, pour les osselets, heu, je crois que c'était difficile de tricher, non? Mais, pour les billes, je m'en rappelle. Je m'en rappelle plus comment on joue oui.
Oui, oui, ouais, les osselets, c'est difficile de tricher mais, heu, mais, les billes, c'était assez facile parce qu'il y avait des règles comme quoi fallait bien placer sa main et il y en a qui respectaient pas.
Mouais, ouais. Mais Ouais. C'était facile de tricher avec les billes, oui? Je m'en rappelle même plus comment on jouait, heu, aux billes. Fallait faire dégommer les billes des autres ou un truc comme ça? Je m'en rappelle plus.
Ouais, ouais. Ouais et des fois, on faisait des trous aussi et il fallait que fallait rentrer, heu, le plus de billes possibles, heu, dans le trou.
Oui. Ah, oui, d'accord.
Et aussi je me rappelle que, heu, la personne qui, heu en fait, on se répartissait des billes, le même nombre de billes. Si, par exemple, c'est 2 personnes, par exemple, heu, 6 billes, on a 6 billes, heu chaque personne a 6 billes et heu, en fait, celui qui arrive à faire rentrer toutes ses billes avant dans le trou, bah, cette personne, elle a gagné.
Ouais. Ah ouais. Mmh.
Ouais.
Bah, je m'en rappelle plus tellement, exa
Mais heu mais ouais, il y en a qui trichaient, quoi. <chuckles>
Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle plus, heu, tellement de ça, d des des détails, heu, sur ça mais bon, où, des fois, heu, on on se dis
Après vous, c'était il y a longtemps, quoi.
Ouais, ouais, des fois, on se disputait c'est sûr, hein, mais heu
Ah, oui, oui. <chuckles>
Ah, ouais, ouais, ouais mais, heu, mais bon, heu, on s'amusait bien aussi, heu, plus souvent on s'amusait bien et puis je m'en rappelle, heu heu, le mer le mercredi ou le jeudi, on n'avait pas école et heu, à 17:00, heu, du soir, il passait un un j un un un épisode de de de Zorro, le Zorro de Walt Disney. Alors c'était à 17:00 précises alors nous, heu, comme on jouait tant, heu, de
OK. Ah, j'ai vu ça aussi je pense. J'ai vu ce Zorro là.
Ouais, ouais. Ouais, ouais et heu, comme on jouait tout le temps, heu, dehors alors, c'était ma mère qui venait, heu, nous dire alors, bien sûr, au lieu au lieu de s'emb oui, elle venait nous appeler alors au lieu de s'embêter de de, heu, sortir de la maison et de venir nous chercher, elle nous appelait de la fenêtre. Alors elle disait, heu, elle avait juste une chose à dire, c'était: «Zorro!» Et puis on courait pour aller voir, heu, Zorro! <chuckles>
Mais vous appelez? Ouais.
C'était, heu
C'est la bonne époque, quoi.
Ah ouais, c'était la bonne époque! On adorait regarder
Je me rappelle que moi, je l'ai vu en noir et blanc.
Oui, il était en noir et blanc, heu
Vraiment, heu, l'ancienne version, quoi.
Oui, oui, le le le Zorro, heu, de Walt Disney, c'était du noir et blanc, hein, c'était ça remonte aux années, heu, je sais pas moi, heu 40-50, heu, un truc comme ça.
C'est l'un des des rares films que j'ai vus qui sont en noir et blanc et qui sont et qui qui est sorti il y a longtemps, aussi.
Ouais. Ouais, ouais, mais c'était pas un film, c'était des épisodes, c'était une série, quoi, télé té télévisée.
C'était une série? Ah, j'aurais pas cru.
Ouais, ouais. C'était une série télévisée qui durait je sais pas combien de temps, il durait 1/2 heure, 1 heure, 1/2 heure peut-être, c'était, heu heu, une série télévisée, oui. Bon, il y a eu des films aussi, hein, il y a eu des films, heu, mais heu, le Walt Disney, c'était la série télévisée.
OK. Mais ouais, je me rappelle que j'ai vu un film, Zorro.
Ah oui, bah, il y a eu plusieurs versions, heu, filmées de Zorro. Il y en a eu en noir et blanc, il y en a eu en couleurs, heu il y heu
Ouais.
Le le les derniers ont été avec qui? Avec, heu, Antonio Banderas, je crois. Je crois que c'est le dernier.
Après moi, ce que je regardais quand j'étais petit, c'était, heu, c'était tout ce qui était Beyblade ou heu, Power Rangers, c'est c'était sur Canal J ou TV5 monde.
Ah oui.
Je me rappelle que je me levais tôt le matin. Je me levais, heu, 30 minutes en avance, comme ça, j'ai le temps de de regarder un peu avant d'aller à l'école.
Ah oui, d'accord. Ah, vous étiez accro.
Ouais et aussi ah, oui, oui, <chuckles> et aussi, au moment de prendre mon petit déj, bah, je le prenais devant la télé, quoi, <chuckles> sur Canal J.
Ah ouais. Ah ouais. Bah moi de toute façon, heu, quand je dîne, je déjeune, heu, je fais ça devant, heu, l'ordinateur, hein, heu. Je il y a il y a longtemps que j'ai pas mangé, heu, sur la table de de la salle à manger, hein. <chuckles> Oh je
Ouais. Ah mais moi aussi. C'est que quand je suis avec ma famille.
Heu, oui, moi c'est
Mais sinon, heu, c'est dans devant le PC.
Ouais, ouais, ouais, moi aussi, ouais, il y a il y a que quand j'ai des invités qu'évidemment, on mange sur table mais sinon, heu, j'utilise, heu, pas du tout.
Ouais. Après, moi, j'ai en fait, j'ai un truc, c'est que je peux pas manger sans rien regarder, c'est impossible. Il me faut une série, il me faut une vidéo, un truc quelconque.
Ah oui, moi aussi, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, moi aussi, ouais. Quand je mange, heu, d'ailleurs souvent je mange, heu, en étudiant. <chuckles> Je mange en étudiant, heu, oui, oui, si j'ai pas le temps de regarder, heu, quelque chose en streaming. Je mange, heu, voilà, je je fais ça, heu, pendant que j'étudie et heu
Oh oui! <chuckles> Ouais. Moi, j'aurais pas pu, je pense.
Mmh mh. Mais, est ce que vous faites encore certaines choses que que vous aimiez faire quand vous étiez petit? Vous é est-ce que vous les faites encore aujour
Heu.
pour certaines?
Alors non, vraiment pas du tout parce que les activités que je faisais quand j'étais petit, comparé à ce que je fais maintenant, bah, ça a complètement changé. C'est plus les mêmes activités. Il y a même des amis d'enfance avec qui, heu, bah, soit on n'est plus en contact, soit, heu, il y en a qui ont bougé dans un autre pays. Et heu, ce qui fait que ça a complètement changé, quoi.
Ah ouais.
Ouais, alors, il y a des activités, heu, que j'aurais bien aimé, heu, continuer f continuer à faire mais c'est pas des activités solo. Donc il faut d'autres personnes, sachant qu'il y en a qui ont cours, qu'il y en a qui, heu, qui qui bossent, c'est compliqué, quoi.
Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais.
Mais ouais, ça a complètement changé.
N ah, bah, moi aussi, hein, heu, ce que je fais maintenant, c'est pas du tout ce que je faisais, heu, avant, heu Bah, c'est pas du tout, heu, la même chose enfin et ce que je faisais quand j'étais, heu, gamine, ça, heu, c'est sûr, hein. Je vais plus jouer dans les champs, heu, je joue plus aux osselets, aux billes, heu, la marelle, heu, je le je le fais plus, heu. C'est d'ailleurs, heu, la marelle dans les écoles, je crois que les filles ne jouent plus à ça maintenant, non? Heu, à la récréation, elles doivent être, heu, fi heu, figer sur leur téléphone, là.
Ouais. Ouais. Ah, non, non. Ah non. Exactement. Alors, il y a pas longtemps, heu, alors il y a une école primaire, il y a p fa l pas loin de chez moi. Et il y a pas longtemps, j'ai vu une gosse de 10 ans, elle passait devant chez moi et le et elle avait la tête plongée dans son téléphone. Elle marchait, mais elle regardait son téléphone, quoi. Et en plus, elle avait un gros téléphone. <chuckles>
Ouais. Ouais. Ah oui, tout à oui. J Ouais, ouais, j'ai déjà vu des gens, heu, faire ça, oui. Ouais, heu.
C'était du n'importe quoi.
Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'en je j'en vois faire ça de temps en temps, heu, ils ont le téléphone là dans la main, puis, ils regardent, heu, le quelque chose sur le téléphone. C'est
Ouais.
Les gens sont devenus, heu, accros, quoi, c'est la nouvelle façon de vivre. Voilà.
Exactement. Bah, je me dis que, quand même, donner un smartphone à un enfant de 10 ans, heu, c'est c'est vraiment pas bien, quoi, c'est un problème, quoi.
Ouais. Ouais, bah, il y a les parents, il y a des il y a les parents qui le font parce qu'ils ont un GPS, heu, dessus ils pe et ils peuvent savoir, heu, où l'enfant, heu, est, et où il va. Donc, heu, c'est des fois, c'est un moy c'est un moyen pour les surveiller.
Ouais, mais après je me pose la question de Ouais, après je me pose la question de est-ce que, heu, est-ce que ces personnes qui ces parents qui donnent, heu, des smartphones, heu, à leur enfant, est-ce qu'ils vont mettre le contrôle parental? Parce que si on donne un smartphone à un enfant, bah, il peut tout faire quoi, quasiment.
Ouais. Ouais.
Qui a pas de limites.
Ouais. Bah, oui, c'est, heu, c'est à espérer qu'ils le font, hein, heu, mais bon, il y a il y a beaucoup de parents qui surtout avec les ados, quoi, peut-être moins avec les petits enfants mais avec les ados
Ouais, tout à fait.
il y en a beaucoup qui qui les, heu, surveillent, qui suivent leurs traces, heu, comme ça, avec le GPS, comme ça ils savent, heu, exactement, heu, où ils vont.
Ouais. Ouais bah, il y a ça aussi.
Ouais, alors, s'ils sont au travail ouais, s'ils sont au travail, il peut le vérifier à quelle heure, heu, il rentre à la maison et et cetera. C'est heu
Ouais, tout à fait. Bah, après ça peut éviter, heu, que la p que l'enfant fugue, aussi.
c'est Ah bah oui, heu, de toute façon et puis qu'il aille, heu, n'importe où aussi, hein, qu'il sèche les cours, par exemple, heu, ou qu'il aille, heu, n'importe où après
Ouais, il y a ça, aussi. Bah, toute façon, l'école le notifie le parent, quoi.
Il peut Mouais.